そうですよね。まあ、あとは、だから、ま、納豆は納豆菌っていうか、なんでしょうけど、まあ、あとヨーグルトとかにすれば、またちょっとはヨーグルトでも、ね、なんかそれなりに腸内環境整うのかな、発酵食品かなって思うところもありますしね。
<laughs> ううん。 うん。はい。 うん、うん。 うん、うん。なんかその、なんかどの血が体にいいって人によっ違うしいんですよ。うん、あな、で、で多分納豆たべず、ま、挑戦はしてきたと思うんですけど、な、食べずに、まで健、生きておられるんだったら、多分今後食べなくても、それで、やそれが原因で変わることはないんじゃないかな。<laughs>
うん。 はい。はい。そうですよね。 はい。 はい。 大丈夫かな？<chuckles> <laughs> そうですね。そうかもしれないですね。
うん。 ね、と思ってます。え、ちなみに納豆ってもうにおいもうにおいがだめですか？
はい。 はい。 うん。うん、においも駄目です。においも味も。だからにおいが、うん、なんか別に一緒に住んでる人とか、ま、自分を嫌いだいで、誰かが一緒にね、ま、食べてるのは駄目とかっていうことはないですけど、やっぱりにおいはしますよね。にそう、なんか食卓で一緒に一緒ってか同時に食べたら、やっぱり、あ、においうよねとは思いますけど、あんまり、ま、好きじゃないなと思いますけど、もう絶対いやっていう風になるわけではないですね。はい。
うん。 うん。 うん。 はう。 うん。 ああ。 はい。 <laughs> うん。 うん。 ああ、じゃあ、じゃ、一緒に食べても別に、あの、嫌な気持ちにはなるけれど。
はい。 うん、はい、はい。駄目とかではあの、うん、うん。食卓から離れたくなるとかそういうのではないですね。はいはい。
嫌だな <laughs> ああ、すごい寛容。ふーん。ありがたい、はい。
そうですね。うん。うんうん。でも、そのにおいは、別に好きなにおいではないです。はい。
うん、そうなんですよね。あの、納豆食べるの、めちゃくちゃ好きなんですけど、あの、においが別に好きではないよなって、今ちょっと冷静に思いました。
うん。 はい。 はい。 はい。 と思 ああ。いい香りではなくないですか？
うん。 ない。ない。全然ない。なうん。
でも多分、皆さん味とかが好きだから召し上がってんですよね？違うのか。
うん。 そうですそうです。いや、そうですそうです。納豆だって分かってるからいいにおいだと思うけど、なんでしょうって出されたら、別にいいにおいじゃないな。あれ、おかしいぞ。<chuckles> ありがとうございます。<laughs>
でしょうね。 はい。はい。はい。 <laughs> うん、ね。ありがとうございました。

はい。納豆は好きですか？
はい。 ずばり。ええと、すいません。私は苦手で、嫌いです。はい。嫌いっていうか、食べないです、あんまり。はい。食べられないです。
はい。 はあ。ああ、何回はい。食べない。 おおおおおお-おお。
ななぜかというと、ちょっと味も好きじゃないですし
はい。 はい。
匂いも、ちょっと駄目で、ちょっと、あの、ねばねねばねばしてるもの、嫌いじゃないんですよ。なんか、ええと、オクラとかうん。もずくとかうん。でも
はい。 うん。オクラとか。はい。 はいはいはいはい。 うん。
なんか、納豆は駄目なんですよね。あんま、好きじゃないんですよね。うと
うーん。なんだろう。何が違うんだろう。
ええと、ちょっと分からないんですけ自分でも分からないんですけど、納豆は苦手で、あんまり、ちょっと食べられないっていうかはい。食べ自分では買っては食べないです。はい。
<laughs> はい。 うん。 食べない。ほお。え、大豆そのものとか、豆料理とか別に
あ、うわ。全然大好きです。大豆は大す大豆の、まあ、煮豆って大豆の煮豆ってちょっと、んんまあ、嫌いじゃないですけど、すごい好きかって言われると、黒豆とかはいいんですけど、あの、煮豆は、ちょっとあまり好きじゃないかもしんないです。でも、枝豆はね、めすごい好きで、枝豆は絶対、あの、た食べちゃうっていうか。はい。あの、居酒屋であったら、た頼んじゃうみたいな感じですね。
うん。 はい。 うーん、ふん。 ふん。 うん。 おお。
だから、豆が苦手とか、大豆が苦手ってわけではないと思うんですけど。しかも豆乳も好きだし。
ないですね。うん。 ええ。<laughs>
ま、納豆だから、ええと、ちょっと発酵してるのが、あんま好きじゃないんだと思う思います。
うん。 は発酵食品は好きですか？
あ、でも、キムチとか、別にお漬物とか、嫌いではなあの、そんなに、ええと、駄目とかではないです。食べます。でも、すごい、じゃああ、お漬物は好きですけどまあ、キムチすごい好きかっていうと、また、ちょっとキムチは、まあまあ、食べますけど、すごい、ええっと、こう、積極的へいっていうわけでは家に、まあ、ずっとあるとか、そういう感じではないですね。
うん。 ん、うん。 ふん。ふん。 はい。 うんうんうんうんうん。 うん、ふんふんふんふんふん。まあ、お店で出てきたら、別に何にも思わず食べるみたいな。
うーん。 はい。はい、はい。はい、そうですね。キムチ鍋とかも、別に食べますけどはい。すごい好きかって言われると、ちょっと、うーん、うん。って感じですね。
うんうんうん。 のうーん。と。ふうん。ちょっと、納豆好きからすると、ちょっと何言ってるのか全く <laughs>
はい。 はい。<laughs>「何言ってるか分かんない」って言われちゃうんですね。サンドイッチマンみたいに言われちゃうんですね。<laughs>
<laughs> ちょっとなんかわかんない。そう。<laughs> いやいや。もう、ほんとに、そうですよね。納豆ダメな方ってね。ひょう言ってよやってもろても、食べないですよ。みなさん、結構。
<laughs> はい。

そうですね、なんか、えっと、お好み焼きとかに入れると美味しいよとか言って、たまにお好み焼きで納豆って、えっと、入っているのとかあるじゃないえ選べば何て言うのかな、あるじゃないですか、具具材具材っていうかはい。でも、それはちょっとやめてくださいって反対したり。あと、納豆を揚げると美味しいよとか言われたりもするんですけど、いや、ちょっと、みたいな感じで。はい、駄目ですね。はい、駄目です。
うん。 ああ、あ。 うん。 はいはいはい。 トッピングできますね。はい。<chuckles> うーん、うん。 あ、はいはいはい、美味しい。 はい。 <laughs> だめだ。<laughs> え、あ、納豆、カレーに入れたことありますか？

おお、なんかすごく体に良さそうっていうか、健康的っていうか、食欲がない時に食べられそうな。夏とかはいはい。はいはい。
<laughs> あ、そうそうそうそう、すごいさらっと入ってくるんですよ。それはね、そん夏にその、ね、そうめんやらなんやらにちょっとかけると、めちゃくちゃ美味しいんですけど。
はい。うん。 はい。はいはい。 はい。うん、なんか、そそれは美味しそうなのは、はい、わかります。でも、納豆はいらないかもしれません。はい、はいはい。
うん。 <laughs> 納豆はいらないと。<laughs> すえ、そうか、あの、ねば粘りとそのなんか、ふわっとした感じっていうんですか？あれが素晴らしく美味しいうん。そう、全部を包み込んでくれる。それこそあのカレーカレーみたいな感じですよね？
はい。 はい。はい。ああ、はいはい。 あ、バランス良く、なるほど。 はい。 はい。 ああ、なるほど、なるほろ。はい。はい。
全てを包み込んでくれるんですけど、これが嫌なんだろうなって、今思いながら話してま <laughs>
ああ。ああ、なるほどなるほど。そうそうですね。そうそう、苦手な人はそうそうだと思います。はい。
そう。 うん。 ね、でも個人的にそう、カレーに納豆入れるのは一番おすすめなんですよね。その納豆の味は割と消えるので、とほんとにだから大豆を食べてるような感じになるんですけど。
はい。はいはいはい。 はい、はい。 ああ、なるほどなるほど。はい。
ま、でも、私は美味しいと思って食べてるから。<laughs> おすお勧めしづらいな。うん。ですねですね。え、ちなみに、あの、テンペってご存知ですか？テンペ。
はいはいはいはいはい。だから、きらうーん、そうですよね。うん。 はい。